Иду к тебе за советом. Или, может быть, даже и знаешь, а, 2 в 1. Может, всё-таки хочу и высказаться, может быть, мы с тобой, знаешь, поговорим, а, м, и посмотрим. Может, всё-таки, э, ты мне чё-нибудь посоветуешь, и у меня, а, по жизни это изменится. Речь пойдёт о об именно, знаешь, об обратной связи коллегам без конфликта. И это больше да, это больше, кстати, относится к мужчинам-коллегам, а не к женщинам. Потому что всё-таки женщины, они, я вот по работе понимаю, что друг друга очень даже хорошо поддерживают, понимают. А вот когда именно идёт обратная связь с мужчинами, а, тут, э, чуть-чуть, да, да, меняется. Вот, например, я те, э, скажу вот пример. Вот, э, у нас, считай, у нас совет директоров, и я часть совета директоров по одной о организации, негосударственной организации. И я часто замечаю, если я что-то, например, говорю, ну там в совет совете директоров, там, а, в в основном, знаешь, решаются более такие, даже больше философические проблемы, чем конкретные, потому что там уже разъясняются, сидят, разговаривают все. И у меня появляется вот именно такое ощущение, что я когда что-то говорю... они, э, чаще всего мужчины, вопре воспринимают это в штыки. Сразу, вот как будто бы у меня такое ощущение, как будто бы вот я женщина, я так сказала, я не должна была так, например, говорить. Вот один раз раз, э, мы ис да, ц один раз раз мы искали место для аренды, для организации, и я очень так, знаешь, резко сказала, что те опции, которые они пе то есть предлагают остальные там мужчины, в основном, я единственная женщина, очень дорогие и надо искать как бы подешевле что-то. И меня обвинили в том, что я именно сказала это просто очень открыто, надо было как-то, знаешь, очень с уважением, да, завуалировать как-то. И я не понимаю, это же стандартное стандартное решение, общение. Почему, э, я вообще должна что-то, знаешь, прикрывать, как-то по-другому говорить? Как ты думаешь?
Так. Ага, хорошо, давай поговорим. Так. Обратная связь от тебя? Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Понимаю. Завуалировать, да? <tsk> А, ну вот скажи мне, пожалуйста, а, м, т вот эта, <tsk> м, я понимаю, про что ты говоришь, про противостояние такое, да, и немножечко, а, такое фемини не феминизм, а наоборот, м, предвзятое отношение, да, а, к женщине, да. Но вот, а, скажи мне, пожалуйста, как давно ты работаешь в этой компании и, а, вот, м, вообще вот с мужчинами, да, то есть всегда ли там был мужской коллектив?
К женщинам, да. В этой в этой компании я уже работаю года 2. И ты, да, правильно замечаешь, что я не всегда работала в мужском коллективе. Этот коллектив, именно он, мужской, и я очень сильно хотела, чтобы, а, там еще была одна женщина. Я постоянно как-то, знаешь, все-таки прошу, чтобы в советы дерек директоров взяли еще одну женщину, но пока не берут. Пока они мне, знаешь, так кра красиво сказали: "1 женщины нам хватает". И, э, я, кстати, и советуюсь тоже с другими людьми, которых я знаю, и с мужчинами, с супругом, например, да. Вот советуюсь, я говорю: "Это нормально?" Один раз я еще посе посоветовалась с одной женщиной, которая сидит на вот в совете директоров разных других организаций, и она мне сказала: "Э, не не думай, что если как только ты в своей голове себе говоришь, что это связано именно вот с с этим барьером между мужчиной и женщиной, ты будешь потсо постоянно на этом зацикливаться. Никогда не думай, что ты женщина, а они мужчины. Вот думай, как будто вы одинакового пола, может, даже если хочешь, третьего, чтобы, э, вот знаешь, вот такого барьера не было". Я с этим и соглашаюсь, и одновременно как-то все-таки, э, чувствую, что есть вот такая, знаешь, острота вот ск к женщинам, что, а, женщина может не обязательно может там высказывать свое мнение. Я там просто, как понимаешь, как деко декоративный да, декоративный цветок, который сидит и просто ничего не делает ради галочки.
Так. Мгм. Понятно. Так. Мгм. <chuckles> М. И не такое оно ценное, да? <chuckles> Я тебя понимаю, да, действительно, бывает такое отношение, вот, бывают такие чувства, но соглашусь также с твоей, э, собеседницей, которая тебе сказала о том, что это может быть всё в твоей голове.
Мгм.
А, ты не рассматривала такой вариант, что, возможно, когда-то у тебя было уже такое противостояние и тебе, э, вот сейчас это опять как-то триггерит, да, что-то, может быть, из прошлого, когда тебе приш приходилось отстаивать свою точку зрения, когда тебе приходилось доказывать, э, в мужском коллективе, что ты тоже чего-то стоишь? Может быть, у тебя вот это сейчас, э, эти эти же чувства, но вот, э, знаешь, немножко запрятаны, и ты их н не распознаешь. Вот как ты считаешь, мог быть такой быть вот, э Да?
Есть такое! Вот честно признаюсь, да, потому что только я с тобой разговариваю, я те доверяю, и я могу тебя открыться. Есть такое, потому что с детства даже вот в семье, м, у нас старший брат, он мальчик, и он всегда был успешным. Всегда. И девочки, у меня младшая сестрёнка, всегда мы сопоставлялись. Вот почему вы не можете быть как маль как ваш брат? И как бы, ты знаешь, я не смотрела на это как на конкуренцию, потому что у меня с братом конкуренции как таковой не было, но я очень хотела быть как он. И одновременно вот папа меня всегда поддерживал. С этой точки зрения чуть-чуть, да, в детстве, скорее всего, было, а потом уже, когда я росла, у нас вот общество тоже, в котором я выросла, более, знаешь, они к женщинам относятся более-менее толерантно. Поэтому у меня вот всегда было такое, знаешь, э, в как бы выскочкообразное что-то, то есть как будто бы я всегда выскакивала, в, э, в в первый план. И по сути, вот именно противостоение постояние именно шло против мужчин, а не женщин. А женщины всё-таки друг друга поддерживали. Есть такое, признаюсь!
Так. Мгм. Мгм. Понятно. Мгм, мгм. Ты хотела противостоять, да, вот этому? М. Но вот, а скажи мне, пожалуйста, а в этой сфере, вот ты говоришь, в этой фирме ты работаешь 2 года, а в этой сфере вообще ты давно, то есть насколько ты профессионал в этой сфере?
Хороший профессионал, то есть у меня и опыт обширный, а, по именно по этой сфере работы. Вот, э это меня и больше мучает, потому что Задевает, да, потому что, в принципе, опыт у меня хороший, большой, и есть как бы, знаешь, э, чем не то что похвастаться, а вот заняться и показать: вот я всё это всё всё это время сделала, и как бы стоит и прислушаться. И одновременно, когда я делаю ошибки, я открыто открыто признаюсь в этом. То есть, э, знаешь, вот у меня такого, что если я не скажу, никто не заметит, у меня нету. Я могу открыто, а, заявлять и свои ошибки, и, знаешь, их там исправлять, это показывать. Может быть, это делает меня менее как-то у их в глазах менее устойчивой, кто его знает.
М. Задевает, да? М. Мгм. А возможно, возможно, но я немножко про другое. А то есть ты вот, э, профессионал, да, в этой сфере, и ты говоришь, что тебе, э, приходится постоянно, как бы, что-то, а, доказывать, да, как бы доказывать вот свою правоту, а, причём ты достаточно прямо об этом говоришь. А, а вот скажи, пожалуйста, рассматриваешь ли ты такой вариант, что, м, из-за того, что ты так прямо говоришь, из-за того, что ты вот говоришь: "Я признаю свои ошибки и сразу говорю, да, вот я, э, совершила ошибку, ну вот буду исправлять там". А, а вот, может быть, а, так как всё-таки есть определённое мнение о женщинах, да, может быть, это мужчинам и не совсем нравится, потому что ты претендуешь на именно мужскую роль, а вот, м, пробовала ли ты, э, чуть-чуть вот помягче как-то вот быть? Вот при ш что-то вот такое вот ты, э, когда-то пробовала? Может, там в поведении своём изменить?
Пробовала. Да-да. Ты знаешь, я ещё советовалась со своим супругом тоже, который тоже хорошо понимает вот в моей сфере, очень хорошо понимает. И что самое интересное, это мой супруг, который мне говорит: "Нормально, ты очень даже хорошо, а, разъясняешься, очень хорошо всё ставишь, э, знаешь, по полочкам, все точки над и. Ничего страшного, если этот человек, например, тебя не воспринимает, это не твои проблемы. Твоё дело- показать всю суть, как бы, проблемы, работы и искать вместе какие-то, знаешь, эти решения". То есть, э, неважно. Потому что, понимаешь, я хочу когда уже иду к ним, я хочу думать как мужчина. Понимаешь, и, может быть, здесь есть
<chuckles> Мгм. Да-да-да. Я понимаю. А почему ты пытаешься вот, э э, почему ты хочешь думать как мужчина, почему ты хочешь занять, а, одну ступень с ними, вот именно в плане гендерного какого-то пот А, может быть, ты т тем самым теряешь свою индивидуальность из-за того, что ты претендуешь на именно мужскую такую позицию, мужчины и тебя воспринимают в штыки. Ты не думала об этом?
Может быть. Я я я и об этом тоже подумывала. Поэтому я вот когда советовалась тоже с другими женщинами, которые сидят на на вот таких должностях. И вот, понимаешь, они мне опять-таки говорят: "Ну, не ставь себя так, опять-таки не думай, да, что там там есть женщина-мужчина, а, действуй, как все действуют". Но всё-таки у меня вот подкрадывается именно такое какое-то чувство, именно вот с одним эт человеком, который сидит у меня. У меня конфликты в основном, считай, вот с 1 человеком, да.
Так. Мгм. С 1. Ага, так интересно.
У меня всё-таки, от него всё-таки есть какое-то вот предвзятое отношение к женщинам, потому что я вот по секрету те скажу, чуть-чуть я знаю о его жизни, как, например, он относится к вое супруг к свое э, к своей супруге, даже к своей своей маме и своей сестренке, и каки какая у них динамика, например, дома, да. И вот, э, может быть, у меня тоже, вот, как бы предвзятость есть из-за этого, потому что я знаю, как какой у этого человека характер, и у меня, соответственно, все мысли идут туда.
Мгм. Да. Ну, вот, а скажи, пожалуйста, ты не думала, что, м, вот можно как-то свои мысли перестроить в плане того, что отделить вот его отношение к женщине, а, и не воспринимать это на личный счет. Ведь ты же сейчас, возможно, из-за того, что ты с ним борешься, ты как бы пытаешься отстоять, а, права женщин в лице его, а, м, супруги, дочки, мамы, как бы показать ему, что женщина тоже что-то значит. Возможно, ты, э, вот, э, знаешь, <smacks lips> э, этим самым пытаешься их защитить, потому что ты считаешь, что он несправедливо с ними обращается как-то. Вот, а и в ка
Да. Да, и абсолютно такой нюанс, соглашусь.
Вот, да, и, возможно, ты его слова воспринимаешь слишком близко на свой счет, и, возможно, он, когда говорит, он, может быть, да, что-то имеет такое против женщин, да, ну, не против, а вот именно какое-то такое у него есть отношение, вот. Но попробовать к этому немножко по-другому относиться и не принимать лично. А вот как ты ты с думаешь, это могло бы тебе помочь?
Мне кажется, поможет, конечно. Это это х дельный совет, потому что всё-таки что-то как-то же это надо решать всё равно. И на самом деле мне тоже надо, вот. Я его об обвиняю в предвзятости, получается, и у меня тоже, да, получается, есть Хорошо, что я с тобой это обговорила, потому что вот это это всё как бы ставит в свои места, и у меня и появляется уже потихонечку план действий, чтобы вот р разделять всё личное от профессионального и посмотреть, как это всё сработает. Да, спасибо те большое за совет!
Да. Да, да. Я очень рада, что я тебе смогла помочь, и уверена, что ты справишься со всем.